うん、す単に指摘するだけだから、その、相手のことを別に攻撃してるわけじゃないけども、単にそれは、あの、事実として、まあ、こっちが思ったことかもしんないけども、まあ、そこにあることとし、単に指摘してるだけかもしれないだけ、うん。で、それで、まあ、別にそれはあなたのこと否定してるわけじゃないけどもっていう感じで。それで、それが前提であるので、なんかそういったコミュニケーションだなっていうのはありますね、ある程度。うーん。
あ、はい。 うん。 なるふぉどね、へえ。 うーん。あ、なるほどね。 ええ。 あ、そうですか。あの ちょっと、とある方から、あの、ドイツの方って、イエス、ノーはっきり言わないのが一番気持ち悪いって言われるって、あの、おっしゃった人がいたんですけど。
うーん。
あの、グレーのまま答えないのが一番こう、あの、不審がられるって聞いたんですけど、本当ですか？それは。
あ、それは、あの、絶対あると思います。
うん。なるほど、ああ。
はい。なので、うーんと まあ、ずずーっとなんかはぐらかしとくとか、まあ、でもね。
あ。
結構、や、まあ、はぐらかしとくくらいは結構なんか、政治家とかやってますけどね、それは。<laughs>
ああ、まあまあ、だから、そういうのはあまり好かれないんですね、逆に言うと政治家はしょうがないからやってますけどって。ああ、なるほどね。でも面白いですね、その国のその国の雰囲気とか、あの、常識みたいのが違うと、それにやっぱりのっかっていかないと、なんていうのかな、生きるのがちょっとやっぱ、厳しくなって。で、ご自身のアイデンティティもなんか変わったなって思われるっていうのは、あの、すごく新鮮です。はい。
うん、ですね。 うーん。 そうですね、やっぱ、そ うーん。 で、やっぱ、すなんかもう、そういうとこに、い行く度になんか、別の人格が出来てくというか。
うん。 ああ、なるほど。
う－ん、変わるというか、アイデンティティが変わるっていうよりも、なんか、新しいレイヤーとしてなんか、あの、積み重なってくって感じではありますね。
うん。 なるほどね、うーん。あ、そうすると、例えばなんか、あの、用事があって、日本の親戚んとこにちょっといっしゅうかんぐらい行くとかなると、やっぱ戸惑ったりすんすよ、逆に。
うーん。 はい。